Iya betul dan memang ketika, eee, saya mengunjungi, eee, dia yang, eee, sakit gitu ya, ya orang tuanya juga memang sangat senang gitu, eee, terbukti ya dia orang tua beliau itu ya, eee, menyediakan, eee, nasi gitu kan makanan, makan siang itu dengan banyak gitu lauk pauk dan dan itu membuat, eee, saya senang juga gitu, ya lagi lapar-laparnya gitu.
Mhm. Ya. Wow, <laughs> benar-benar. Mmm. <chuckles> Jadi dibekalin dibekalin gitu ya, jadinya ya.
Iya, betul kayak, bener-bener dijamu lah istilahnya itu, gitu sih
Mmm mhm. iya iya, memang, eee, apa namanya, jadi pengalaman pengalaman baik juga ya, walaupun temennya itu sakit, tapi malah di, apa ya, dijamu baik sama keluarganya, gitu ya.

Iya betul. Eee, karena memang harus seperti itu sih Kak kalau touring. <chuckles>
M mhm mhm, bener sih. Nah setelah kejadian itu tuh, eee, ada nggak sih, eee, dari Masnya, e yang berubah gitu loh cara, eee, Masnya ber ber berpergian karena kan udah ada kejadian, e yang seperti itu ya entah itu nanti ke depannya harus ada apa ya, kebiasaan baru, kira-kira gimana tuh, Mas?
Iya. Nah, eee, karena saya udah tahu ya saya dan teman-teman udah tahu, eee, ada salah satu teman yang memang ngejalanin motornya juga lambat gitu di bawah rata-rata, ya otomatis, eee, nanti-nanti itu kalo mau touring lagi, eee, dia itu harus di depan gitu biar gak ketinggalan. N na nah itu iya, iya.
Mhm. Oh. <chuckles> jadi iya iya iya. Jadi jadinya, eee, yang apa namanya yang lainnya itu laju gitu ya naik naik motornya ya lambat itu bisa di depan aja gitu ya biar bisa menyesuaikan ya.
Iya iya seperti itu sih supaya, eee, kita itu mengikuti temponya dia gitu, biar gak ketinggalan juga, biar bisa sejalan gitu kan, karena kalau tetap bersama-sama kan, eee, rasa aman itu bener-bener, eee, enak gitu, gitu sih, Kak. Iya.
Mhm. Iya, bener banget sih. Jadi seru gitu ya Mas, bener sih.
Iya. Dan juga, eee, saya sendiri sih Kak, eee, pernah gitu kan saya da dan juga teman-teman saya mengunjungi, eee eee, salah satu rumah eee, salah satu tem rumah teman kerja saya juga, eee, jadi kita itu agendanya menjenguk, eee, menjenguk, eee, dia yang sakit gitu ya. Yang awal yang awalnya temen yang dijenguknya itu harusnya i ikut ikut touring gitu, Kak. Tapi tapi malah dijenguk gitu. Karena memang udah udah sakit selama 3 bulan ya, e tapi harus dijenguk gitu kan, iya. Dan dan kita ya, e berinisiatif buat menjenguk dia walaupun itu jaraknya bisa di dibilang cukup jauh, Kak. Kalau gak salah sekitar 200 kilometer dan ketika diperjalanan, wah itu luar biasa, eee, ada kalau misalkan si turunan si turunannya itu sangat curam gitu, e tanjakannya, tanjakan juga curam. Karena memang itu tempatnya itu walaupun di di rumahnya di kota ya, bisa dibilang sedikit di kota, tapi di jalanannya bener-bener kampung gitu. Harus melewati hutan, harus melewati pegunungan, gitu sih, Kak.
Mhm. Iya. Mmm. Oh, gitu? Ikut dia. Wah <chuckles> iya jep mhm. Wah lama juga ya. Mhm mhm. Mhm. Wah, bener sih. Oh. Mmm, mhm mhm. Oh gitu ya? Mhm. Iya. Mmm, gitu ya? Wah, jadi lebih seru ya Mas. Itu jadi kayak silaturahmi juga ya dari, e eee, teman-teman Mas sama keluarga teman Mas itu tadi ya?

Oh iya bener juga sih ya karena kan, eee, perjalanan jauh ya dadi mau nggak mau harus harus, eee, mengamankan juga nih kondisi gitu ya Mas ya.
Iya. Iya karna, eee, beda gitu kan antara, eee, touring naik motor dengan kita naik mobil, kalau naik mobil kan yang capek itu cuma 1 gitu yang nyetir gitu, sedangkan yang nyetir itu kondisinya harus prima, kalau misalkan, eee, naik mobil ya yang yang lainnya yep bisa tidur gitu, kalau misalkan udah makan banyak. Beda kalau misalkan naik motor itu harus fokus, eee, ja jaga kondisi gitu sih Kak.
Iya kan. Mhm. Iya. Bener bener. <laughs> Iya kan. Bener banget sih, dan, eee, itu bisa jadi, apa ya, ganti-gantian gitu ya naik motornya Mas ya?